Le les la solution d'arrivée, ça a été le Airbnb. Donc en fait, j'ai pour se replacer dans cette fameuse histoire du TGV, j'avais un sac à dos de randonnée rempli à ras bord, une valise, heu, à roulettes remplie à remplie à ras bord et mon vélo avec moi, mis dans une pochette, oui, qu'on peut se transporter dans le dans le TGV.
Ouais. Ouais. L le vélo aussi? <chuckles> Ah, il est pliable? Il est pliable, ton vélo?
Il est pas pliable, mais en fait, dans le TGV en France, on peut démonter les roues, enfin, enlever les roues, mettre dans une pochette et pouvoir le transporter
Ah, oui.
et heu, et du coup, je suis parti comme ça, sans superflu, pas de plantes, pas de déco. Heu, j'avais des livres mais justement, en fait, ce ça, pour le coup, mes parents me les avaient ramenés plus quelques mois plus tard et heu, et j'avais trouvé un Airbnb, heu et je me souviens plus du nombre de jours exact, mais je dirais que c'était, heu, 4 à 6 jours, heu, je pense.
Mmh. Tu as pas donc pendant à peu près 4 à 6 jours 4 à 6 jours, tu es resté dans le Airbnb et après, tu as trouvé un logement? Tu as trouvé un logement en 1 semaine?
Exactement et ensuite non. <laughs>
Ah ouais, j'allais dire: «Attends, heu, me je veux tes adresses et tes astuces, là». <chuckles>
C'est là que ça devient, heu, en plus, heu, enfin, en plus que ça reste compliqué, c'est gu c'est que c'est une ville, hem, où le marché de l'immobilier est assez tendu et moi, je venais de Paris, donc je me disais: «Mais en fait, heu, j'ai des» et j'avais fait mes études, heu, trouver mes 1ers jobs là-bas. Donc j'étais: «En fait, heu, ne me parlez pas de la difficulté que je vais avoir à trouver un un appart, j'ai déjà fait pire» et en fait, heu, non. Et en fait, heu, c'é
Heu, ouais. Mmh. Oui, mmh, enfin, oui, même à Paris, tu sais. C'est c'est très tendu, en effet, ouais. Et c'était plus pire, là où tu étais?
oui, c'était encore plus difficile. En fait, c'était une ville plus petite, du coup ça fait que Paris, ça va très vite mais, au moins, il y a des comme dans toute capitale, je pense qu'il y a des choses qui bougent et des logements qui sont rendus, heu, repris, et cetera. Là, je voyais, heu, en 1 semaine, heu, 6 annonces intéressantes, heu, si ça le faisait pas, bah, c'était tant pis, fallait réattendre 1 semaine. Donc en fait, après ce 1er Airbnb, j'ai dû aller dans un second Airbnb, heu, avec mes 2 valises et mon vélo, encore 1 fois.
Ah ou <chuckles> ah ouais? Mmh. Rebelote, heu, tac, petit déménagement, en plus, heu, pe entre-temps, tu avais commencé à travailler, j'imagine? Heu, et et et donc, heu, ton entreprise, elle t'a pas proposé des solutions d'hébergement intermédiaires ou de ou d'accompagnement? Ils ont ils t'ont vraiment laissé galérer ou tu t'es pas confié sur, heu, ces ess super challenges que tu avais à côté de ta vie pro?
Oui.